जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आजकल देखिए अ, मैं देखता हूँ के जो हमारे मतलब अब आने वाली जो पीढ़ी है मैं जैसे अपने भतीजे वग़ैरह को देखता हूँ, तो इनके जो है दोस्त ही बहुत ज़्यादा अ, कम हो गए हैं। आजकल ये जो है अपने मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा समय देते हैं, ऑनलाइन के वर्चुअल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं और, <clears throat> इस वजह से मैं देखता हूँ कि ये अपने दोस्तों के साथ समय नहीं बिप बिता पाते हैं और एक जो जब हम अपने दोस्तों से समय बिताते हैं तो बहुत सारी मेमोरीज़ बनती हैं, जो कि इनकी नहीं बन पा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दोस्तों के साथ समय बिताना आपको कैसा लगता है?
जी। जी। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से अ, आपको अ, लाइफ़ लॉन्ग चलेंगे ये दोस्त। क्योंकि देखिए सभी दोस्त तो ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जो लाइफ़ लॉन्ग मतलब अ, शुरू से, स्टार्ट से होते हैं, और लाइफ़ जब तक खत्म नहीं होते तब तक साथ रहते हैं। मेरे भी मतलब काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, एक मेरे गाँव का ही है, तो उसके साथ मतलब मैं पूरा दिन रहता हूँ। देखिए एक मेरा दोस्त था, वो कनाडा चला गया था तो उसका मेरे को काफ़ी मतलब अ, दर्द उम, बोल लो या दुःख बोल लो, मेरे को काफ़ी अ, बुरा लगा था। देखिए ऐसा नहीं है मैं उसकी कामयाबी को देख के उसके वहाँ पे जाने को देख के मतलब अ, खुश भी था, लेकिन मेरे को ये था कि मैं इससे कभी नहीं मिल पाऊँगा, या फ़िर 5, 7, 10 साल बाद मिल पाऊँगा, ऐसा होता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।